Halo, selamat sore.
Halo, selamat sore juga.
Iya. Apa kabar nih, Kak?
Puji Tuhan, baik nih. Gimana Kakaknya sendiri, apa kabar?
Mhm. Alhamdulillah, baik juga, Kak. Wah, sore-sore gini mau ngobrolin apa ya, Kak, kira-kira?
Mhm, mmm. Mmm, gimana kalau kita bahas hobi gitu ya, Kak?
Oh, boleh banget tuh, kayak gimana? Mhm?
Mmm, apalagi apalagi kalau hobinya itu menggambarkan siapa diri kita sebenarnya gitu. Kira-kira, agak dalam sedikit, ya. <chuckles> Kira-kira Kakak punya nggak tuh hobi yang bisa menggambarkan siapa Kakak sebenarnya?
Wah, ah, mhm mhm. <chuckles> Mhm.